Não, com certeza. Mas, isso isso realmente vem com o tempo. Isso vem com o tempo. Assim, você não vai se mudar pra um lugar e sentir
Sensação de lar, né. É.
eh, em casa, no 1º dia, nos primeiros dias. Isso vem com o tempo e ce você vai se identificando com as coisas, eh, com os su supermercados, com assim, as coisas mais banais. Com enfim. Diversas coisas que você vai olhando e vai eu "Tá, e essa é a minha casa agora."
Aham. Eh, eu não tenho muitas coisas perto não, sabe. Eu acho que foi isso que eu estranhei também. A gente não tem muitas coisas perto, sabe. Você não tem uma farmácia, eh, sabe aquelas coisas que lá, tinha tudo na porta assim, né. Você vai passando você vê o Lidl tá a 1 quilômetro e meio, o posto de gasolina também tá a 1 quilômetro e meio. Eu tenho que andar um pouquinho, então
Uhum. Isso e
eh, é isso. Eu acho que tá faltando mais movimento; você falou certo. Acho que é isso. É falta de
É, mais movimento é bom, tipo, do ponto de vista de de, digamos É, não, eh o que eu ia falar, ah. E aí você pode pensar, tá, do ponto de vista, eh, pode ser um exercício físico pra mim. Fa ir, de cá até lá pra e aí talvez va re re requeira mais planejamento também pra compra, se você não quer pa percorrer isso.
de tranquilidade é ótimo de segurança. É. Não, isso tem. Isso aí pra eu ir no mercado, por exemplo, né, eu posso ir andando. Tem que voltar com o Uber, né. E enfim.
Mas Uhum. É verdade, verdade.
A feira é muito longe, né. Realmente, eu acho que é um bairro estilo dormitório.

Nossa.
Tem uma varanda muito bonita. Aqui eles têm isso, né, os espaços são grande.
Eu acho eu acho que demora um tempo pra você se adaptar ao bairro e coisa e tal e descobrir qual o mercadinho que você gosta, enfim. Eh, as coisas que você gosta de ir perto, parque. E isso faz parte, no começo, você sentir essa esse incômodo, né? Não é que seja uma coisa ruim, mas faz parte dessa mudança.
Uhum. É, né? É, pode ser isso também. Precisamos sair mais também, de repente, pelo bairro, sabe?
Isso.
Caminhar por dentro do bairro, de repente. Ainda não fiz isso.
É, não, isso isso isso é o a primeira coisa que a gente tem que fazer, enfim, depois de ter se assentado, você se mudado, móveis e coisas, enfim, sair e explorar o bairro, né? É até uma coisa, enfim, por mais você já morasse relativamente perto, é sair e olhar com olhos de um novo morador, que é diferente, sei lá, de um turista.
É, eu acho que é isso que eu estou precisando, sabe? Por exemplo, inaugurou um novo mercado, um Lidl, que é um mercado alemão. Inaugurou um aqui perto, mas ainda não conheço. Fica, tipo assim, 1 quilômetro e meio da minha casa.
Uhum. É. Rela relativamente perto.
E É, relativamente perto. É, 1 quilômetro e meio na Europa não é nada, né. A gente anda aqui, nossa.
Exato. É uma é é uma andada saudável pra gente dar uma olhada. Con
Mas É, é uma andada eu ando muito mais, eh, normalmente, todo dia eu ando mais.
Ah, então perfeito.
Mas estou precisando de, meio que, conhecer, é.
Então perfeito. Vai dar uma olhada nesse Lidl, vai procurar os parques que tem, enfim. Eh, talvez um monumento ou outro, alguma um uns lugares mais de sightseeing.